بُص هو بصراحة الموضوع يعني تحس إن هو، آآ ميكس ما بين الحاجتين دُول، يعني م باحس برضه إن أنا باروح هناك بسبب الهدوء، وأنت ن تبعد كده عن جو المدينة بقى والزحمة ومش عارف إيه، وفي نفْس الوقت برضه إن أنت بس المنظر هناك، وال زي ما باقول لَك حتّى الجو هناك درجة الحرارة، <tsk> في حاجة تحسّها مظبوطة جدًا، تحس إن أنت يعني بالضبط، تحس إن أنت مرتاح جدًا، فأقصى يعني قمم الراحة عندك، فلأ بصراحة يعني باحس إن أنا باحب أجمع ما بين الأتنين أكتر.
إمم. أيوه. بتحس إن أنت رُحت حياة تانية. إمم. تحب تعمل ذكريات أنت في الحتت دي يعني من الآخر.
آه بصراحة، وحتّى كمان يعني أكتر حاجة أصلًا باركّز عليها إن أنا آخد صور بقى هناك، يعني مثلًا حوار مثلًا صور الProfile دي أصلًا، يعني ما باخدش أصلًا صورة للProfile بتاعي مثلًا على الفيسبوك أو أي حاجة تانية، غير لمّا مثلًا مسافر مكان مثلًا في طبيعة زي ده، فيعني أول مثلًا مَرّة غيّرت فيها صورة الفيسبوك مثلًا كانت فوادي الريان زي ما حكيت لَك، تاني مَرّة مثلًا كانت لمّا روحنا.
إمم. إمم. ما أنا كنت إمم، إمم. أنت آه. أنا كنت عايز أقول لَك فعلًا، في الحتّة دي.
إمم، ما هو بقى الموضوع بقى م بالضبط، إمم، ما زي ما أنا قُلت لك أنا باحب إن أنا اجمّع حاجات.
حتّة اللي هي الذكريات يعني، كنت عايز أكلّمك فيها. اللي هو أنت بتعمل ذكريات؟ بتحب تعم من إمم.
أيوه بالضبط فباحس إن أنا إمم، يعني أنا عايز وأنا مروّح آخد حاجات معايا، يعني سواء حاجات فعلًا مادية زي ما أنا حكيت لَك عن الحجارة والقواقع، أو حاجات برضه معنوية شوية أو م مش ملموسة، زي مثلًا الصور بقى آآ حكايات مواقف حصلت لي، <tsk> كلّ الحاجات دي باعتبرها من الذكريات، أنا باحب إن أنا أروّح كده م معايا حاجات أفتكرها.
آه. حلو. إمم. إمم، بتحب تسجّل و أوقاتك يعني.
بالضبط، بحيث إن أنا أفضل فاكر بقى الموضوع ده بعدين.
طيّب نفترض مثلًا إنك دلوقتي أهو، رجِعت يا عم أنت وأهلك بقى مثلًا حاليًا مثلًا، لقيت الوالد والوالدة يلّا يا باشا بينا إحنا <laughs> هنروح الساحل الشمالي دلوقتي، فاهم؟ إيه أول حاجة هتعملها؟ يعني هتجهّز نفْسك إزاي لمكان أنت بتحبه أوي ومكان طبيعي بقى وجذاب بالنسبة لك، فاهم؟
إمم. <chuckles> أيوه.

بس فالحوار يعني يضايق إن ده أول حاجة. تاني حاجة بقى، بدأنا إن إحنا نروح نركب مركب كده صغير كده في ال في البحيرة دي، وللأسف برضو كمان كانت هي كمان هتتقلب بينا، فالحمد لله أنا حظي كان جميل أوي يعني ساعتها.
امم. أصلًا آه أنا امم، أنا خايف بصراحة فعلًا، ناس كتير بتقول إن هي بتبقى مريبة بصراحة.
آه، المراكب الصغيرة اللي هناك دي كانت يعني <tsk> تحس إن هي مش متوازنة أوي، يعني وأنتَ أصلًا بتركب محتاج أصلًا الر الشخص اللي هو ال بيبقى مسؤول عن المركب اللي هو بيجدِّف وكده، لازم أصلًا يفضل يحاول يوزن نفسه كويس، علشان المركب ما تتقلبش بيكم أنتم الاتنين أول ما تقوم أول ما تنزل <tsk> فهي أصلًا ما كانتش مريحة أوي يعني.
امم. لأ، لازم تاخد بالك فعلًا، طيب يعني إيه بقى تالت نشاط اللي أنتَ أنتَ قُلت 3، إيه بقى تالت نشاط بقى؟ يعني أتمنى ما تبقاش يعني حصلت حاجة غريبة معاك فيه
امم. هو للأسف برضو تالت نشاط برضو وقعت فيه النشاط التالت كان برضو عن حوار آآ عارف عارف التلج التلج ب لما مثلًا بيبقى في مدينة مثلًا فيها تلج، بيروحوا جايبين كده زي الزلاچة كده، ويروحوا واقفين عليها ويفضلوا إيه، أيوه ب أيوه بيتزحلقوا على الجليد، آه الرمال ده كان أول مرّة أصلًا أعرف إن أصلًا امم، كان أول أصلًا مرّة أعرف إن هم أصلًا بيعملوا كده على الرملة مش على التلج بس. فأجرنا وكده واحدة ومش عارف إيه
آه. آه التزحلق. التزحلق على الرمال بقى وكده؟ آه يا سلام! آه، ما أن ما أنتَ ما هو في وادي الريان بقى ال امم، في وادي الريان الرمال ناعمة أنتَ فاهم؟
امم. أيوه، و وكمان بقى أصلًا زودوا بقى كمان عليها، إن هو آآ كان الراجل كان بيفضل يدهنها كده بحاجة كده زي زيت أو شحم، أو حاجة زي كده بحيث إن هي تتزحلق بسهولة أكتر، ففعلًا أجرنا بقى وكده ومش عارف إيه، وجربتها يعني أول كام مرّة بصراحة فضلت أقع كذا مرّة يعني على وشي بس بعدين يعني لأ، لاقيت الموضوع فعلًا كان ممتع جدًا يعني.
امم. امم.